لأ، ثواني بس، يعني أنت بتقفِل المايك إن هو يستخدِم المايك بتاعك مثلًا في حِتّة ال الخوارزميّات والّا أنت بقى قبْل قفَلت خالص، حِتّة الخوارزميّات أساسًا.
حاجة زي كده. آه، أ أيوه بالضبط، حاجة زي لأ، لأ، قفَلت خالص حِتّة ال الخوارزميات دي بالصوت، إن هو ياخدها بالspeech، بالصوت بتاعي، فاهم؟ لكن م ممكن ياخدها بالسيرش عادي، لكن بالصوت لأ.
آه. فهمتك. حسّيت إمم. يع حسّيت إن كده في أمان أكتَر والحاجات اللي أنت بتتكلّم بيها في البيت، ما بقيتش تظهَر معاك فعلًا؟
آه، كده آه، يعني كده خلاص اللي أنا باسرِّش عليه بس بيظهَر لكن اللي أنا باتكلّم فيه أو اللي هي الحِتّة المُرعِبة اللي هي كنت بافكّر في الحاجة تظهَر دي، لأ خلاص العفريت ده راح، ده ده ده كان مُرعِب.
ياه! حلو جدًا، إن أنت حلو جدًا إن أنت أصلًا جرّبت الح الحاجة دِيّة وإن أنت بحثت عنّها آآ، فعلًا ممكن تبقى مؤذيّة، ساعات يعني والّا إيه؟
آه، يعني دي أص يعني ي إ إفرِض أنا واق مثلًا واقف مع واحد صاحبي مثلًا باتكلّم على حاجة، أيًا كان آآ، حاجة هو عايز يشتريها مثلًا وأنا مش عايزها، إيه ذنبي أنا إن تقعُد تطلَع لي الحاجة دي عالموبايل، أومال لو اكتشفْت إن هي بقيت كده فاهم، هو بيكلّمني أنا ي والله واحد كان بيقول لي بقى: "عَندي مشكلة في ال" إحنا بنتكلّم في الشغل، "عندي مشكلة في البلّاعة في البيت" ومش عارف إيه واتسدّت ومش عارف إيه، بقيت تيجي لي أدوات تسليك البلاعات ومش عارف إيه و و و
ت تظهَر لك أنت. <giggles> آه. آه. على كده آ آه، تخيّل بقى اللي هو واحد معاه مشكلة مع مِراته، فيجيب لك م مِرات صينيّة مثلًا أو حاجة. <giggles>
<giggles> أيوة ويجيب لي المأذون يقول لي طلَّقها. يا عم أنا مالي فاهم، بس، فحسّيت نفْسي إن أنا سبّاك.
إمم. طَب ما تخلّيك خلّيك خِير كده و وضبّط الدنيا، يعني إدّي له يعني تجيب بلّاعات والّا حاجة، إدّي له حد يسلِّك له البلّاعة. <laughs>
<giggles> <giggles> آه، لأ ل هادّي له أنا نصَحته والله قُلت له على كذا حاجة وقُلت له على كذا منتَج ممكن ييجيبه ويشتريه، بس ما يطلَعليش أنا بقى.
إمم.